آه، حرفيًا شتتني بشكل كبير أوي، يعني أنا كنت باحسب ال الش يعني التليفون دوّة هاستخدمه في شغلي مثلًا، هو آه باستخدمه في شغلي بس كنت عاوز أستفيد منه في حاجات تانية، عاوز أستفيد منه في حاجات أتعلّم منها حاجة جديدة بس تفيدني، زي مثلًا فيديوهات شَرْح تعليمية كده تظهَر كده قدّامي كلّ فترة والتانية، أو حتّى تقول لي معلومة كانت تايهة عني أو ما فكّرتش فيها مثلًا، زي استخدامات الذكاء الاصطناعي، استخدام مش عارف إيه، أي حاجة ما كنتش بافكّر فيها تظهَر قدّامي، لكن كلّ اللي بيظهَر قدّامي لأخبار كئيبة، لغيت الأخبار الكئيبة ظهر قدّامي أعمال مثلًا مش كويسة خالص بتخدش الحياء كمان وحاجات كده غريبة، ف آه، آه، وِصلِت للمرحلة دي.
إمم. زَي إيه؟ آه. إمم. ياه! للدرجة دي! طَب طَب تفتكر ده م ده سببه إيه؟ يعني هل مثلًا أنت كلّ ما بتضيّق الخناق على الحاجات وبتفلتر الحاجات اللي بتظهَر لك دي، بتلاقيه إن هو بيفتَح لك مجال تاني والّا إيه؟ يعني أنت تحليلك إيه لل للوضع ده؟
إمم. آه.

إمم. طيب إيه اللي أنت أنت بتقول دخلت في المجال واشتغلت فيه وفهمت الليلة، طب ما تقول لي كده إيه الليلة؟ <laughs>
آه الليلة، الليلة ديّة ده طِلعِت حاجة كبيرة جدًا. ده بُصي مثلًا آه، يعني مثلًا الحاجة اللي أنتِ بتشوفيها أو الحاجة اللي أنا باشوفها مثلًا، لو هو في خوارزميات كده معينة إن أنا الفيديو اللي أنا عدّيت عليه ده أنا قعدت فيه ثانيتين والّا 3 والّا 4 والّا 10. طبعًا لو <chuckles> اتعرَف إن أنا قعدت عليه 10، فهيتّنيه يكرّر لي بقى حاجات شَبهُه كده بالضبط، مش هي مش يعني الفيديوهات اللي شاهد قبل الحذف ديّة مثلًا باشوف حاجة عبيطة زي ديّة مثلًا. الخوارزمية اللي موجودة جوا ال البرنامج نَفْسه لاحظِت إن أنا قعدت في الفيديو دوّة 10 ثواني، فهتكرّر لي بقى حاجات شَكلُه.
ياه! للدرجة دي؟ امم. إمم. آه. إمم. إمم. فأنت أظهرت اهتمام معيّن بيه فهو هي هي هيظهر لك نَفْس الحاجات دي تاني.